हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, है ना, और देखिए अ, अच अ, एक और तरीका हम देख सकते हैं कि एक और नजरिए से अगर हम देखें, तो एक जो युवक होता है जब वो बेरोजगार रहता है ना तो कहीं न कहीं ये उसे लगता है कि अ, उसमें कोई न कोई कमी है, है ना? तो फिर वो ना उसका जब मनोबल गिर जाता है तो आगे वो काम करने के लिए कहीं न कहीं वो क्षमताहीन हो जाता है, आपने सुना होगा जब एक बार कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, तो अगर देखिए सरकार इन चज़ी इन चीज़ों से अगर ध्यान दे कि युवा की स्किल्स में डेवलपमेंट हो, है ना? <chuckles> देखिए सि अ, शिक्षा तो 12 तक की भी मतलब 12 तक की मैं मानता हूँ ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक तरीके से अ, एक जानकारी दे देती है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के बारे में अ, जानकारी मिल जाती है, है ना? तो आप एक तरीके से इतना मान लीजिए कि शिक्षित हो जाते हैं, अब देखिए कॉलेज की पढ़ाई है ना, <chuckles> मुझे लगता है कहीं न कहीं अ, टाइम वेस्ट भी करवाती है। है ना? देखिए डॉक्टरी के लिए तो ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टरी में तो वही पढ़ाई, वही प्रोफेशन बन जाता है और बाकी जो किताबी पढ़ाई जैसे इंजीनियरिंग वग़ैरह में, वो तो भाई देखिए अ, प्रोफेशन अ, जब आपका प्रोफेशन होगा ना अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से भी हैं, अगर आपका प्रोफेशन इंजीनियरिंग में है और आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग करते-करते उन स्किल्स को आप पा जाएँगे क्योंकि इंजीनियरिंग एक इतनी प्रैक्टिकल चीज है, प्रे इंजीनियरिंग ही क्या, आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, आप फ़ाइनेंस ले लीजिए, है ना? आप सब चीज़ों को कर पाएँगे, बस एक रुचि होनी चाहिए, तो रुचि को जगाने का काम सरकार कर सकती है। है ना? कि देखिए और सा साथ ही साथ ना अ, सरकार एक और चीज़ कर सकती है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं रोजगार दो रोजगार दो, रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार ऐसे बढ़ेगा कि जब सरकार अपने देश के अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करे, देखिए जैसे जो प्राइवेट जेट की ही बात कर लें, जो बाहर से आता है इंडिया में हाँ जी।
हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ।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 हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे जी, जी। जैसे अ, आजकल देखने को मिलता है कि मेक इन इंडिया करके जो मुहिम चली है सरकार द्वारा और भी मुझे लगता है कि कहीं एंड कहीं न कहीं एसी स्कीम्स चली हैं जिससे अ, जो बाहर की कम्पनीज़ हैं, अगर वो हमारे अ अ, देश में अपनी कम्पनीज़ या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो अगर नहीं बनाती हैं, तो अ, हर चीज पर अ, पूरा जो टेर्रिफ्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिए जाते हैं और काफ़ी मतलब महँगे में वो चीज़ें या फिर हमारे देश में मिलती हैं, तब इसलिए जो है ना अ, कम्पनीज़ अगर जब बनाती हैं अपने अ, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे देश में बनाती हैं, तो कहीं न कहीं अ, एक बहुत अच्छी सोच हमारे अ, लीडर की रही है कि जो कम्पनीज़ हैं वो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी, इससे हमारे जो देश के लोग हैं उनको भी काफ़ी हद तक रोजगार मिलेगा और ये चीज़ मुझे ब बहुत अच्छी लगी जो सर सरकार ने युवाओं के लिए करी है और अ, अगर कहीं न कहीं अ, जो युवाओं को इस चीज का अवसर मिल पाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा युवाओं के लिए।
हाँ, हाँ। जी, जी। उ, जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी, जी।

हुँ, जी, बिल्कुल, है ना? अ, क्योंकि देखिए सबसे प पहले ना जब सरकार ही जब अपने जो मुहिम जो आपने बताया मेड इन इंडिया वाली मुहिम जो है, अगर इसको काफ़ी आगे तक ले जाए। जैसे मानिए यही औ हम बात करते हैं जो हमारे फाइटर जेट होते हैं, अगर उनका प्रोडक्शन इंडिया में होने लगे तो सोचिए कितना ही ज़्यादा मतलब अ, कितना अच्छा होगा और ज़्यादा अवसर बनेंगे कि लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ वो चीज़ें कितनी सस्ती जाएँगी और इंडिया के आर्मी को भी कितना फायदा होगा, है ना? तो अ अ, जी तो अ अ, जैसे देखा जाए कि अगर ये सारी चीज़ों को कोई भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ में अ, अगर वो इंडिया में ही प्रोडक्शन हो, एक देश में ही प्रोडक्शन हो उसका ब मतलब बना हो तो अ, उससे क्या होता है ना रोजगार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइज़र की फ़ैक्टरी आपने सुना होगा, तो फर्टिलाइज़र जब बनता है ना तो उसके एक फ़ैक्टरी के अंदर 40 से 50,000 लोग काम करते हैं। है ना? बड़े-बड़े प्लांट रहते हैं तो कहीं न कहीं अ, देखा जाए अ, काफ़ी ज़्यादा इससे रोजगार बढ़ता है, तो फर्टिलाइज़र से क्या होता है भाई खेती खेती में भी मदद मिलती है, हर तरीके से चारों सेक्टर का इसमें का फ फायदा रहता है। सरकार के पास भी पैसा जाता है और अ, सब्सिडी के तौर पर अ, जो हमारे खेती-बाड़ी करने वाले जो हमारे किसान रहते हैं तो उनको भी फायदा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सरकार अपनी तरफ से कर सकती है जी और आप भी बताएँ कुछ ऐसे तरीके।
हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और कहीं न कहीं मैं भी आपके विचारों के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि ये चीजें हमको अपने अ, कामों में करनी चाहिए। सरकार को अ, ये चीजें हमारे युवाओं के लिए करनी चाहिए। और जैसे अ, एक प्रश्न यहाँ पर आता है हमारा कि जो सरकार है वो कहीं न कहीं अ, यु युवाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो करें, जैसे अ, कुछ युवा ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और अ, उनको कहीं न कहीं एक मंच मंच नहीं मिल पाता, तो जैसे आपने देखा होगा खेलो इंडिया करके एक अ अ, हमारे उसमें नेशनल गेम्स चलते हैं तो वो भी एक मुझे अच्छी बात लगी अ, कि जो ऐसे युवा हैं जो अपने खेल में काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे काफ़ी एक अच्छा मौका हमारे युवाओं को मिला है, हमारे देश के युवाओं को। तो अब जो
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी। बिल्कुल, हाँ जी। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी। हाँ जी। अ, जी बिल्कुल। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। हाँ जी।
जी। और बिल्कुल हमारे देशों देश के युवाओं को बहुत एक अच्छा अ, मंच मिला है कि उस पर अपनी जो भी अ, कलाएँ हैं, अपने जो भी स्पोर्ट्स वो खेलते हैं उनके बारे में वो अ, कर च कर सकें और अपना करियर उसमें बना सकें। जी आप क्या मानते हैं इस बारे में?
हाँ, हाँ। जी।